Ascolta ultimamente comincio ad avere dei seri problemi di attenzione e concentrazione al lavoro, e davvero non so come come fare perché mi rendo conto anche di alcune volte pure, di avere anche attacchi di di ansia e di nervosismo. Perché cose che per me fino a poco tempo fa erano, diciamo, routine, normali e anche divertenti quando lavoravo, perché a me, uhm, piace lavorare col sorriso e divertirmi, ehm, ora invece stanno diventando cose sempre più pesanti, e non riesco a fare le cose più semplici, o quantomeno cose che io ritenevo sino a poco tempo fa veramente facili, e mi perdo in un bicchiere d'acqua.
Okay. Senti, tanto mi dispiace, perché è na è una sen sensazione orrenda, ehm, quella che descrivi, e dobbiamo assolutamente cercare di trovare una soluzione per, uhm, somma per farti stare più tranquillo. Senti ma, uhm, ogni quanto ti succede, e quando ti succede più spesso, mattina, pomeriggio, sera, di notte, che ti svegli mentre dormi?
Guarda <sighs> non c'è un orario prestabilito, anche perché io purtroppo purtroppo, diciamolo, cosa che io ho sempre odiato prima, da quando ho preso il mio secondo lavoro in ufficio, ehm, alterno il lavoro di ufficio al lavoro di in smart working. E quindi ormai ho un'agenda impegnata, lo quasi, su 24 ore non voglio esagerare, ma 18, 17 ore ce le ho belle piene, e devo stare pure attento a com mi gestisco il lavoro perché non posso permettermi ritardi o errori di sorta.
Assolutamente. Ehm, ma hai trovato, cioè, tra tutto questo ci sono dei compiti che magari ritieni più complessi rispetto agli altri, da finire?
Guarda, mhmm, pensandoci sopra, uhm, non n non c'è un qualcosa di di specifico che ti posso dire: "Ehm, questa cosa a al momento mi viene difficile, allora la mollo e magari passo a qualcos'altro così magari recupero un po' di ehm, di stimolo, di di energia e, soprattutto, anche la voglia di fare e quindi di concentrarmi meglio." M mi capita quasi su t su tutto alcune volte. Ehm, e ed è anche imbarazzante perché ehm, e è anche ehm, diciamo mi innervosisco parecchio perché, ti ripeto, sono cose che prima erano molto semplici, come una semplice e banale traduzione, una lettura o riassunto di di un contratto, una valutazione di schede per i m i miei lavori che faccio online. Voglio dire non lo so cosa mi sta succedendo. Uhm, veramente, cioè ehm, a che sono a mhmm, dedicato a fare questa cosa, a un certo punto perdo la concentrazione, ehm, ho voglia di di spegnere tutto. Però questo vedi, non lo posso fare sempre, perché altrimenti non non lavoro o comunque se in ufficio non produco, eh, giustamente non è che mi possono tenere la g di mhmm, diciamo inutilmente. E sono anche molto preoccupato, anche perché, ehm, mi capita spesso anche la sera di dormire poco e anche male.
Mh. Mh-mh. Ehm, ah, eccolo. Allora mi sa che abbiam trovato il punto chiave. Sai a volte quando comunque, ehm, il sonno manca, oppure il sonno viene interrotto, oppure non si riposa adeguatamente, molte volte, la memoria è proprio la memoria e l'attenzione, sono proprio le prime 2 cose che, ehm, ne risentono e ne risentono in termini di: ti dimentichi le cose, non riesci a concentrarti, eccetera, eccetera. Senti ma, mhmm, prima di dormire qual è diciamo il tuo rituale, ehm, per cercare di arrivare al sonno?
Mh-mh. Guarda non ho un un rituale specifico. Alcune volte, ehm, ascolto un po' ascolto e guardo un po' di tv, altre volte mi dedico alla lettura di di 1 pagina, 2, 3 pagine di Wikipedia dal cellulare. Uhm, raramente leggo perché, mhmm, non ho non ho lo stimolo, ecco, a leggere la sera, ti dico la verità, non per qualcosa, ma comunque è sempre un una routine dedicata nel tentativo di staccare. Però vedi anche lì, ehm, mi capita del lavoro arretrato, quindi, mhmm, faccio il lavoro, cerco di recuperare il lavoro arretrato e, quindi, salto quella fase di vedermi la TV o di leggermi qualcosa su Wikipedia o comunque fare qualcosa, ecco, di diverso e di rilassante. Quindi mi capita di lavorare anche sino a tarda notte alcune volte e quindi di di conseguenza, distrutto, provo ad andare a letto e a dormire. Ma là mi assale poi anche un po' di di ansia e quindi do dormo male, dormo poco.
Okay. Mh-mh. Mhmm. Senti, ehm, credo che nel tuo caso sarebbe da rivedere com organizzi la tua giornata, cioè nel senso, uhm, se vedi che finisci così tardi con il lavoro magari, ehm, potrebbe essere d'aiuto un qual una qualche app che ti aiuti, appunto, ad organizzare la tua giornata in maniera più produttiva. Non so se hai mai sentito parlare di Motion come "applicazione", tra virgolette, di intelligenza artificiale, per organizzare le agende.
Mhmm, no. Di che cosa si tratta?
Allora praticamente è un calendario intelligente, nel senso, tu gli butti dentro tutte le cose che devi fare in quella giornata. Ovviamente se hai alcuni appuntamenti che sono fissi, cioè, letteralmente devono essere a quell'ora, ehm, glielo specifici e ehm, e questa intelligenza artificiale è in grado di prepararti un'agenda, in maniera tale, da farti A risparmiare tempo e B da farti essere più produttivo, in maniera tale che tu possa avere quel, ehm, momento diciamo di, ehm, scambio tra il lavoro e il riposo. Perché a questo punto il problema è proprio che tu arrivi direttamente, praticamente, dall'ufficio al letto a circolo continuo. E e se non hai mai un un momento per rilassarti è chiaro che poi il cervello continua a pensare e rimuginare sulle cose del lavoro, perché sono alla fine sono l'ultime informazioni che gli hai dato prima, appunto, di cercare di prendere sonno. Ehm, e purtroppo comunque il lavoro non è esattamente una cosa, ehm, rilassante, quindi potresti magari, ehm, provare a uhm, ad utilizzare uno di questi servizi, oppure anche semplicemente a uhm, ad elaborare un calendario colorato, nel quale ti metti, appunto, ad organizzare la tua giornata. Però ti devi dare un limite. Ehm, anche se il lavoro si accumula, uhm, guarda che, uhm, t succede a tutti, ehm, non per forza anche se non lo finisci oggi potrai finirlo domani. Ti puoi svegliarti un po' prima il giorno dopo per
Mh-mh. Mh. Eh, là poi c'è un altro problema vedi che <clicks tongue> uhm, la mhmm, ora ora lo devo fare questa cosa. Eh, vabbè ma, ehm, io mi siedo provo a farla però poi dopo un po', mhmm, pro come se automaticamente trovassi una fonte di distrazione che può essere, che ne so, u una partita a un videogioco o qualcos'altro da fare che può essere pulire, ecco, le cose più strane, pulire la cucina o sistemare un rubinetto che, boh, b in un momento in cui sto lavorando a casa, non sarebbe proprio il caso. Ehm, è come se avessi una specie di distacco dal lavoro che mentre prima ecco mi divertivo anche per certi aspetti come ti dicevo prima, ora invece non non so.
Mh. Senti ma a scuola, domanda, eh domand ma scuola tu avevi problemi di distrazione?
Parecchi.
Mhmm, senti non no non è che magari hai mai provato ad andare da un professionista e raccontargli queste cose dire che, forse, magari è il caso di vedere se non c'è qualche, diciamo, nota di ADHD? Ehm, se il deficit dell'attenzione porta proprio i sintomi che descrivi tu quindi, praticamente, ehm, distrarsi, iniziare una cosa, puoi passare a quella dopo, cioè sei in cucina, stai lavando i piatti, poi vedi la lavatrice che deve essere caricata, lasci i piatti, vai a riempire la lavatrice, poi stai riempiendo la lavatrice, devi farla partire, ah, però ti ricordi di nuovo che ci sono i piatti e poi magari passi e vai a stendere i panni però p nel passare e vedi qualcos'altro. Ed è un circolo continuo e questo è un tratto tipico dell'ADHD.
Guarda ci po ci posso posso provare a pensarci sopra, ehm, e a valutare
Provaci anche perché
questa consu questa consulenza, ehm
eh, le persone ADHD hanno la tendenza a stare sveglie di notte. E quindi può essere che il tuo ritmo circadiano corrisponda a quelle di una neurodivergenza e non quelle di una neurotipicità. Quindi in quel caso ehm, in quel caso basterebbe semplicemente invertire, a questo punto, la rotta. Nel senso, adeguare la tua vita al al tuo benessere fisico, che vuol dire non forzarti a inscatolarti in orari che non sono fisicamente tuoi.
Pure. Mh. Beh, potrebbe potrebbe essere, potrebbe anche essere. Ovviamente non ho mai avuto questa esperienza di andare da uno specialista per intraprendere un percorso di questo tipo perché, mhmm, alla fine sai, mhmm, non ho molta esperienza. Io l'ho sempre vista come magari come forma di di di stanchezza do dovuta allo stress, al lavoro e quindi, interiormente, come una forma anche di distrazione, per cercare di staccare. Però p pensandoci su, ehm, potrebbe essere, sai. Magari sì, ci proverò. Ehm, mi sembra un consiglio abbastanza utile e ti ringrazio. Magari proverò anche ad associare a questo, ehm, un po' di stacco dal lavoro, e farmi, appunto, un programma con un'agendina, come mi hai suggerito tu prima, e tentare anche di rispettarlo con i dovuti, diciamo, uhm, programmi imposti.
Cosa ne pensi? Dai, forza e coraggio. Guarda, ehm, spesso, mhmm, la salute mentale viene sottovalutata. Viene un po' presa, diciamo, sottogamba, ma è egualmente importante a quella fisica, quindi provaci e q quando tu vorrai, quando avrai bisogno comunque di una mano, sarò sempre ben lieta di aiutarti ed, eventualmente, cercare altre soluzioni se queste, ehm, poi non dovrebbero rivelarsi utili.
Grazie.
A te. Buona serata. Ciao.